Sou casada, e aí mais complicado ainda isso, é ter uma filha, né. Então, eh, quando você tem pessoas que dependem de você, aí
Não, é um é maravilhoso ter esse visto. Mas a pergunta sobre a pergunta sobre o esposo, é porque você disse que trouxe 4 malas. Ele protestou?
É. 4 ma <laughs>
<laughs>
Foram 4 malas mesmo, pra mim foi mais complicado. Mas não tinha jei Oi?
Aham. Ele protestou ou não? Aceitou de boa, 4 malas?
4 ma é, era o que dava. Era o que dava.
<laughs>
Não, 4 malas grandes e mais 3 malas de de bordo, né.
Uhum. Mas, eh, você f oh, você foi dos esta do Brasil para os Estados Unidos?
Aham. Isso, uhum.
4 malas não é um pouco mais do que o normal? Você não foi questionada sobre isso?
Ah não, mas é porque eu tinha já a possibilidade. Eu eu já vim pra com com visto de residente, então, eh, eu estava eu estava realmente mudando mesmo, né. Então e era uma mudança, eles podiam estranhar que eu estava trazendo pouco. <laughs>
Uau, então Ah. Entendi. Então você veio
Hã.
naquele 1% da população que tem essa talvez me menos do que 1% que tem a entrada tranquila, e
É. É, é. É. É, exato. Mas é porque, eu sou assim, né, eu sou uma pessoa planejada na vida, então eu não viria de uma outra forma. Então assim, o medo de começar do zero, era um um medo porque eu sou muito planejada, então zero, zero, não era tão zero assim, né. Eu tinha o planejamento.
sem maiores uhum. É? E o que foi a estratégia para você conseguir essa permissão pra pra morar?